<chuckles> والله بصراحة المثال موضح جدًا، يعني معاكِ حق.
أيوه بجد
طيب مثلًا يعني لو مسافرين سوا، بتتعاملي معاهم إزاي مثلًا وأنتم مسافرين بقى كلكم سوا، ومثلًا أهل الزوج كلهم موجودين، فأنتِ تضطري تتعاملي معاهم كلهم يوميًا كمان، فاهمة؟
إمم <tsk> بُص موضوع السفر ده أنا ما بافضلوش، الحقيقة يعني، باحس بعدم راحة فيه، جربته مرّة، آآ لاقيت بقى إيه إن الد إن اللبن هيتعكر بقى، اللي أنا باقول لك عليه ده، إن لأ <tsk> الموضوع اللبن هَيْ هَيْبوظ في ال آه اللبن هيبوظ في السفرية دي آه، يالّا نرجع بسرعة اللي هو إيه لأ، يعني عملتها مرة فعلًا وحسيت إن أنا مش مستريحة وآمم <tsk> آآ مقيدة مش قاعدة واخده راحتي يعني.
امم. <laughs> الدنيا الدنيا هتخرب مننا <laughs> <laughs> <laughs>
فَ وابتدت تبقى في أطراف بقى تانية كمان موجودة مش مريحينني، فَلأ يبقى هي يعني هي تجربة ما كررتهاش يعني. عشان كده دايمًا باقول لك إيه، من بعيد لبعيد الدنيا بتبقى كويسة. لإن أنا باسمع، باسمع مشاكل كتيرة آه اللبن بيفضل تمام في التلاجة <laughs>
امم. امم. واللبن بيفضل تمام <chuckles> <laughs> فأنتِ معاكِ حق عامةً في الكلام ده بجد يعني.
فعلًا.
معاكِ حق، طيب مثلًا امم.
ال الواحد بيسمع حاجات كتيرة أوي، يعني عن عن عن في يعني، آآ، <tsk> في حاجات أصلًا وفي علاقات زوجية بتبوظ بسبب ال الحَمَاة وال والأهل لأ، لأ، لأ في فعلًا ناس، ناس بيتدخلوا في حياة ال ال الزوج والزوجة، في بيوت بتتخرب. ف
أيوه فعلًا.